อ๋อ ก็คือว่า จริง ๆ ถ้าแบบว่าเราอะเอาเสื้อผ้าของใช้ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยไปขายหมดแล้ว แต่ว่าไม่ได้หมายความว่า เราจะสิ้นสุด ถ เก่อ การขายออนไลน์แค่นั้น ใช่ไหม ครับ เรายังสามารถไปแบบว่า เอ่อ หาสินค้าใหม่ ๆ อะไรแบบเนี้ยเนาะเอามาขายต่อ โดยที่ดู ดูด้วยว่า จากที่เราเคยขายมาเนี่ย อะไรขายดี แล้วก็เหมือนลูกค้า เอ่อ ชอบสินค้าประมาณไหนที่เราขาย งี้ ใช่ไหมครับ โอเคเลย เดี๋ยวว่า ตรงเนี้ยจะลิสต์ไว้ แล้วก็เอาไปลองทำนะครับ ทีเนี้ยครับก็มีอยู่เรื่องหนึ่ง ก็คือพอพูดถึงเรื่องการเงินเนาะ นอก รายได้เพิ่มแล้วอะครับ เราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะครับว่า อยากจะลองลดค่าใช้จ่ายอะเนาะ ทีเนี้ยครับ เราอะปกติก็ขับรถยนต์ไปทำงาน ใช่ไหมครับ แล้วด้วยค่าน้ำมันน่ะครับก็มันจะประมาณเดือนละ 4,500 เลย ทีเนี้ยเราก็กำลังคิดว่า ถ้าเราเปลี่ยนเอามอเตอร์ไซค์ไปแทน แบบเนี้ย มัน มันก็น่าจะลด ค่าน้ำมัน ได้เยอะนะ แต่ว่าทีเนี้ยอะครับ เราก็กลัวว่าเพื่อน ๆ ที่ทำงานเนี่ยเขาจะมองเราว่า "เอ๊ะ ทำไมช่วงนี้เอามอไซค์มา เงินหมดเหรอ?" อะไรอย่างเงี้ยครับ บางทีเราก็แอบ กังวลในเรื่องเนี้ยว่า เราจะโดนล้อหรือเปล่า? แบบนี้เราควรจะจัดการกับความรู้สึกนี้ ยังไงดีอะครับ?
ค่ะ ค่ะ อืม คืออย่างงี้นะคะ อยาก ก่อนอื่นอยากจะบอกก่อนเลยเนาะว่า ส ไอ้สิ่งที่เราทำมามันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง อยากให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็คิดไว้เสมอค่ะว่า สิ่งที่เราทำมันถูกต้องและดีแล้ว เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องช่วยเหลือคุณพ่อ คุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยอะนะคะ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ หนู น สิ่งที่น้องทำเป็นสิ่งที่ดีอยู่ แล้ว อยากให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะ อย่าเพิ่งไปฟังแบบคำคนอื่น เนาะ เพราะว่าคนอื่นเขาอะไม่ได้ส่งผลใด ๆ ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้
ครับ อืม ครับ อืม ก็สึ ก็แสดงว่า จริง ๆ อาจจะ อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองเลย ใช่ไหมครับ? ก็คือพยายาม โฟกัสไปที่ตัวเองเนาะ แล้วก็เหมือน ถ้าเราให้ อืม มีคำตอบให้กับตัวเองแล้วว่า ทำไมเราถึงทำสิ่งนี้? อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เดือดร้อนใคร อะไรแบบเนี้ย ก็ควรที่จะทำลงไปอย่าง มั่นใจ ได้เลยใช่ไหมครับ โดยที่ไม่ต้องไปแคร์ ของคนอื่นมากจนเกินไปนัก แบบเนี้ยเนาะ อืม
คะ แล้วก็อีกอย่าง ค่ะ ค่ะ ใช่เลย ถูกต้อง ที่น้องเข้าใจถูกต้อง แล้ว ค่ะ แล้วก็อีกอย่างที่อยากให้ทำก็คือการ อ่า ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายค่ะ จะทำให้เราเห็น ทั้ง รายรับแล้วก็รายจ่ายของเราได้ชัดเจนในแต่ละ เดือนด้วย ทำให้เราวางแผนเรื่องของการเงินได้ดีมากขึ้นด้วยอะนะคะ
อุ๊ย ดี โอ้ ครับ อา บัญชีรายรับ-รายจ่าย เลยครับ โอเค ได้ เดี๋ยวจะลิสต์ไว้นะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับสำหรับคำแนะนำเนาะ ในเรื่องของการเงิน ก็ เดี๋ยว เอาไปปฏิบัติตาม เดี๋ยวน่าจะเริ่มใช้วันพรุ่งนี้ได้เลยครับ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะครับ สวัสดีครับ
ด้วย ความยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ